Ay, pues fíjate que tengo una situación ahorita con uno de mis compañeros de trabajo. Tengo m te te explico. Yo tengo una banda una banda de rock, tengo yo. Entonces, con mis amigos, pues, salimos a tocar y, pues, tenemos trabajo, ¿no? Y tenemos evento. Eh, y sin embargo, haz de cuenta que él es una persona, pues, que no trabaja, como que no no trabaja, no sé si viva de su de sus aho no sé qué hace, no sé. O sea, somos amigos, pero no, o sea, hasta donde yo sé, pues pues, no sé, ¿verdad? No sé dónde tenga para para vivir tanto tiempo sin trabajar, aparte de lo de los eventos de la música. La cuestión aquí es que él ya empieza desde hace tiempo a tener un carácter muy pesado. Este, antes lo tomábamos nosotros como un desestrés, esto de tocar, él también, y ahora ya empezó con que: "No, este es mi trabajo, esto es un negocio y tenemos que mantenerlo, yo voy a dar lo mejor de mí, que no sé qué".⁣ Siempre se equivoca, llega tarde, o sea, ¿sí me explico? Como que es muy incongruente, ¿no? Entonces ajá, entonces nosotros le dijimos: "¿Sabes qué? Es que nosotros queremos, pues, hacer las cosas por por gusto, nada más. O sea, queremos desestresarnos, queremos ir, este, a tocar, divertirnos", porque nos divierte mucho, ¿no? Pero él ya empieza a decir que: "No, que esto es un trabajo, que no sé qué", si no sacamos una canción, se enoja, si no ensayamos se enoja. Entonces, como que la verdad es que él no ha entendido que esto es un mero hobby
Ujú. Okey. <chuckles> Ujú. Mm. Ay, no, sí todo mal. Ujú.
¿no? Que esto es un hobby, y que claro. Sí, por supuesto. Y tenemos otros trabajos, y tenemos nuestro trabajo, y y esto lo hacemos porque nos gusta, y punto, ¿no? Entonces, la cuestión con este compañero es que ya empieza a afectarnos, porque haz de cuenta que tuvo un problema con el baterista, pero que no fue problema, pero él siempre es así. Es una persona muy narcisista, una persona que hace en un conito de agua te hace un tornado, o sea, a él es así. Entonces, tuvo un problema con él, y lo empezó a quitar de la alineación, no le quería avisar de los eventos, le avisó más a fuerzas que de ganas, y, aparte, le está pagando menos, lo caimanea. Entonces, ya no estamos de acuerdo con ello, nosotros se nos hace una injusticia a los ot al otro chico y a mí. Que le haga eso, y entonces, no sé, quiero hablar con él para decir lo que pienso. Honestamente, pienso salirme de la banda, pero no sé, no quiero dañar la relación con sí, y yo no voy a yo no estoy para trabajar con una persona así. No, no, no. Mira, tin tendremos muchos clientes, y tendremos mucho lo demás, no importa. Para todo sale el sol, pero yo no trabajo con una persona que sea injusta con otra, y más por nada. Entonces, pues, por eso quería venir contigo, a ver si si me dabas algún consejito como para un para poder decirle las cosas, pero sin afectarlo, porque, ojo, es un gran amigo como persona, pero como trabajador, como compañero de trabajo, uh-uh, no se puede.
Mm, sí. Sí, para ustedes lo es, ¿no? No es, literal o sea, es algo para pasar el rato, para pasarlo bien. Ujú. Claro. <chuckles> Uy. Ujú. ¡Oh! Sí. Claro. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Ujú.